जी, जी, जी। के के मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा जो है मनमोहक स जो है सिंगर हैं। वो किसी जब भी कोई गाना गाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके धुन में जो है, खो जाते हैं और उनके गाने सुन के भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कि उनकी आवाज़ जो है लाइव सुनना वो जो है मेरा सपना जो है सपना ही रह गया। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इतना अच्छा उम, धुन में जो है गाना गाते थे कि उनका जो गाना सुन के सब लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अपने जो है पास्ट को को लेके काफ़ी ज़्यादा याद करते थे। और मैं आपको बताऊँ कि मैं जो है एक और सिंगर काफ़ी मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं उनका लाइव कॉन्सर्ट जो है मैंने उनका जो है जाना पसंद करूँगा, तो वो जो है करण औजला हैं। तो वो करण औजला जो हैं वो गीता दी मशीन मेरे को लगता है वो काफ़ी बढ़िया जो है ल गाने लिखते हैं और काफ़ी बढ़िया-बढ़िया, सिक बनाते हैं। और एक दिन मेरे को लगता है कि वो पंजाबी जो है इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने बनाएँगे और उनके लाइव कॉन्सर्ट में ये सारे गाना गाने तो मज़ा भी आएगा। जी, जी, जी, जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा
जी। हाँ। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। ओह हो! जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। अरे वाह! हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी बताइए, बताइए। हाँ। हाँ। जी। अरे वाह, वाह! बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मित्रा दा गैंगस्टर सीन जी, जी। हाँ, और मैंने एक और एक और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं एक सिंगर है हमारे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के। और आपने उनका नाम सुना होगा उनका नाम है खेसारी लाल यादव, और उनका अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है, नोएडा में एक कंसर्ट हुआ था, और मैंने वो जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंड किया और मुझे जो है ना उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई। और मैंने देखा ना उनकी जो गाना मतलब उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनका गाना सुनने के लिए ना, औरतें आई हुई थी औरतें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। है ना? क्योंकि देखिए कोई इतना बड़ा सिंगर वो भी आजकल के समय जो भी कंसर्ट जाते हैं ना, वो ज़्यादातर यंग लोग होते हैं। हम जैसे जो मतलब ऑनलाइन गाना सुन उम, जो है खेसारी लाल यादव इतने प्रोमिनेंट हमारे जो हैं सिंगर हैं, कि उनको सुनने के लिए औरतें आई थी और बूढ़े आए थे। और जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ डांस करने वाली जो अदाकारे थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और वो मतलब ऐसे आ रही थी आपके पास आ रही थी और पास से आके नोट ले जा रही थी तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो है कोई कंसर्ट नहीं है इसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी कंसर्ट से काम नहीं था, और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपको भी ये अटेंड करना चाहिए।
अच्छा। जी। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। अच्छा। ओह हो! अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। जी। अच्छा। वाह! जी, जी, जी। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी, बिहार में। जी।